آه، آه طبعًا، لإنه أنا بانقّي.
إمم، إمم، حتّى لو حتّى لو حد زنقِك مثلًا بس أنتِ ما أنكرتيش، أنتِ بس خبّيتي، يعني أنتِ أجّلتي الكلام لده، في في ميعاد تاني، ده برضه كدب.
بُصّي يعني أنا لو أجّلت مفاجأة عيد ميلاد يعني ماشي آآ أوكي، بس آمم
لا، لا، لا، لأ، مش قصدي كده، أنا قصدي حاجة حاجة موضوع مهم يعني.
آآ لأ ما ما أحبّش كده بالذات مع جوزي، يعني بالذات لو حد قريّب مني بالط بالطريقة دي، لأ يعني م مش حاسّة إن إن دي حاجة صحيّة أصلًا للعلاقة، يعني حاسّة إن إحنا واحدة، واحدة، هن هنفقد الثقة اللي موجودة، يعني آآ الثقة دي حاجة إحنا اشتغلنا عليها سنين، فإن أنا أهِدّها عشان حاجة بسيطة، ليه؟
إمم. إمم. معاكِ حق، آه. بس ممكن يبقى في ناس بتخاف، يعني في ناس بتخاف تبقى صريحة زيادة عن اللزوم، بتخاف تخسر اللي قدّامها.
بُصّي أكيد، يعني ما هو الصراحة مش لازم تبقى تقلب وقاحة، يعني مش لازم إن أنا أبقى صريحة بجرأة، أو ب بجِح إن أنا أضايق وأجرح الشخص اللي قدّامي، بس الصراحة عادي ممكن تيجي بأسلوب لطيف، آآ فيها شوية دبلوماسية بس مش كدب، يعني مش إن أنا أشيل أو أزيّف في الحقيقة وأقول إن أنا عشان ما ازعَّلش اللي قدّامي، بالذات لو الشخص
بالضبط، آه. بجِح يعني، آه، آه. إمم. إمم. آه. يعني من غير ما يحذف ال ال الحدث كلّه، ممكن يحكيه بطريقة هو حصلت، آه ممكن يحكيه بطريقة بس تبقى ل طريقة لطيفة، بيطبطب فيها على اللي قدّامه يعني.
آه. بالضبط، بالضبط.